はい、じゃあ、歴史の英雄が実は悪人だった。どう思います？
はい。 うん、うん。 うん、ていうケースで、これ、お兄さん、なんか、そういう人物います？歴史上で。
はい。 これはもうフランクリン・ルーズベルトですよ、もう、圧倒的に。
おお、ほお。ほ、ほ。教えてください
FDR、アメリカでも英雄ですよ、やつは。第よんきも大統領やったと。
うん。 そうですね。 そうですね。ありえないですもんね、うん。うん。
はい。けど 日本人の僕に言わすと、日系人を、あんなね、インターメントキャンプに送って、で、そう、その後ですよ、問題は。
はい。はい。 はい。そうですね、はい。うん。 ほうほうほう。
戦争が終わりましたと。はい、もう、あの、日系人たち、君たちも自由よと。で
はい。 はいはい。うん。
もう、その家、ビジネス、農地、全て失ってるんですよ、彼らは。
うん、うん。 はい。 はい。そうそうですね。確かに確かに。うん、うん。

うんうんうん、はいはいはい、うん。うん。
米作り。うん。日本、米だから。で、その収容された後に、ま、戦争って何もできなくて、解放されてまた農業を続けたとは言ってたんですよ。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。
日系人。だけど、その畑とかが大きくなったか小さくなったかとかは全然知らないんで。
うん。 うん。 うーん。
どこら辺分からない。もしかしたら取られてるかも、ほんとに。うん。
うん、そこね、すごい聞いてみたいポイントだよね。
ああ、うんうん、微妙。かんでうん。
うん。で 中には、ね、その沢山の人がもう経済的にもう全てをね、あの奪われたんですけど、中にはその近所のね、アメリカ人、ま、恐らく白人だと思うんだけど。
うん。うん。そう。そう。 うん。うん。 はい。うん。 うん。 はいはいはい。うん、うん。
その人がその農地を
うん。 ほう。
キープしててね。で、帰ってくるの分かってたよと。はい、農地ちゃんと整備しておきましたよ、って。そういう
はいはいはい。うん。 うん。 はい。
例外中の例外もあるそうなんですよ。
うん。 ほなるほど。
うん。けどそれはもう例外中のいま、写真でね。あのこう、まあこう、こうひあの、ちょっとステージ的にあの言えない言葉なんですけど、まあスプレーでね、家に、あの、もうノーホームフォーなんとかかんとか、日本人に対するひどい言葉とかを書かれたところに、日系人たちがたた佇んでる写真とかもあるんですよ。もうそれ見てね、FDR。ま、これ、この写真見た？みたい。ま、たぶん見てないと思いますけど。
ここう、ほうほうほうほうほう。 うん。 はい。 過去のやつ？うん。 はい。はいはい。はいはい、ああ、わかわかった、うんうんうん、はい。 はい。はいはいはいはい。うん。 ほお。 うん。 なるほど。うん。うん。 ああ、うわあ、うわうわうわうわうわ。それ。
そう。
え、お兄さんそれだと英雄と悪人って
うん。 うん。
とえば、ドイツの初めの頃のヒットラーは多分英雄だったと思うんですけど、 ですよね。最終的には世界的に悪人じゃないですか。
うん、経済をね、あの復興さしたからね、はい。 はい。うん。 うん、ふんふん、うんうんうん。
この境界線ってめっちゃくちゃ難しくないです？
うーん、これね、うん。
でしょう。
あれね、ヒットラー、あれ、なんか融和政策でどんどんあの、 をでかくして、そこで終わってれば
こ-こう。 うん。 そう、英雄で たでしょ。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
そう。ですよね。うんうんうん。そう。 え、あ、むずい。だから今のさ、そのルーズベルトの話もアメリカ国民からすると、超英雄なんじゃないですか、やっぱり。
はい。 うん。 ま、長で、もうアメリカの父ですからね、やつは。あ、あれはリンカーンか。あれ？リンワシントンか？あれ？ま、いいや、うん。
ですよねですよね。 え、リンリンカン、リンえ、リンカーンかな？うん、わあ、 ワシ
リンカーンかな？ワシントンかな？うん。ふどあ、でまあその FDR もまあその偉大な大統領の一人。
うんうん。うん。